คือช่วงนี้อะค่ะ ตารางงานช่วงเช้าของเราเนี่ยมันแน่นมาก ๆ ค่ะ ต้องบอกก่อนนะคะว่า เราอะทำงาน Freelance เนาะ ที่มันไม่ได้มีเวลาตายตัว ใช่ไหมคะ แต่พอดีช่วงเนี้ยเป็นช่วงหนึ่งที่เราต้องแบบรีบเคลียร์งาน แล้วก็ต้องเร่งการทำงานมาก ๆ เลยอะค่ะ มันก็เลยทำให้เราอะ อ แบบ อะ เลิกดึกแล้ว ใช่ไหมคะ ก็ต้องรีบตื่นเช้า เพื่อมาเคลียร์งานให้เสร็จก่อนเที่ยงในแต่ละวันน่ะค่ะ คือมันแบบ มัน มันแทบจะมีเวลาพักที่น้อยมาก ๆ แล้วก็เราอะ จริง ๆ ก็เหมือนรู้สึกเบื่อ แล้วก็ด้วยความเครียดเนาะในช่วงเช้าก่อนที่จะตื่นนอนเนี่ย ก็ไม่อยากทำนะคะ แต่มันก็ทำไม่ได้อะค่ะ เพราะว่ามันเป็นภาระหน้าที่ของเรา เราอะอยากจะให้คุณน่ะช่วยแบบว่าแนะนำเนาะการจัดตารางเช้าให้มันลดความเครียดให้หน่อยได้ไหมคะ? เพราะว่าตื่นมาอะ คือเราก็มาโฟกัสกับหน้าจอเลยอะคุณ คือไม่มีเวลาทานข้าว ไม่มีเวลาทานอะไรเลยค่ะ ก็เลยเหมือนยิ่งทำให้เครียดไปอีกอะค่ะ อยากจะได้เทคนิคตรงนี้มาก ๆ เลยค่ะ
อืม ครับผม อือฮึ อืม อ๋อ ครับผม อืม โอเค ถ้าอย่างงั้นก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยครับว่า แล้วปกติกิจวัตรตอนเช้า เอาตั้งแต่ตอนเวลาตื่นนอนเลย เราตื่นประมาณกี่โมง? แล้วก็ในระหว่างตอนที่ตื่นนอนเนี่ยไปจนถึงตอนเที่ยงเนาะ ที่เราเล่ามาเนี่ย เราทำอะไรยังไงบ้างเอ่ย?
อืม <clears throat> ค่ะ อา ได้เลยค่ะ ต้องบอกก่อนว่า เป็นคนหนึ่งที่นอนดึกด้วย สาเหตุที่นอนดึกเนี่ย ก็เพราะว่าการทำงานนี่แหละค่ะ เพราะเราอะทำงานในช่วงค่ำเนี่ยนะคะ ก็จะเลิกแบบประมาณ 02:00 มั้งคะ แล้วก็กว่าจะนอนน่ะค่ะ เพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่เล่นมือถือด้วย ก็เลยทำให้การนอนน่ะมันค่อนข้างช้าเนาะ ก็นอนอีกทีหนึ่งประมาณแบบ 03:00-04:00 เลยค่ะ แล้วก็ อะ เนื่องจากในช่วงเช้าเนี่ยเราก็ต้องมีการแบบตื่นมาเคลียร์งาน ใช่ไหมคะ ก็เลยแบบว่าพยายามแบบตื่นให้มันแบบกระชั้นชิดกับเวลาการทำงานมากที่สุดค่ะ เพราะว่าเรากลัวว่า ถ้าเกิดว่า เราตื่นไวเกินไปอะ มันจะทำให้เรานอนหลับแบบพักผ่อนน้อยเกินไปค่ะ แล้วก็กลัวว่า มันจะยิ่งทำให้แบบว่าเราไม่มีสมาธิในการทำงานช่วงเช้าค่ะ เราอะ เหมือนเราจะวางแผนไว้ทุกวันเลยนะคะว่า เราอะอยากจะตื่นสักประมาณ 8 โมงเช้า เพื่อให้เราอะได้ทำงานช่วงประมาณ 08:15 เนาะ แบบได้มีเวลาสัก 15 นาทีตรงนั้นในการแบบได้ล้างหน้า แปรงฟันก่อนน่ะค่ะ แล้วก็เราก็จะทำงานแบบยาวมาเลยนะคะ จนมาถึงแบบช่วงเกือบ ๆ เที่ยงค่ะ ประมาณ สิบเอ็ดโมงครึ่ง เลยอะค่ะ เลยมัน แค่คิดเนาะในตอนกลางคืนที่จะนอนน่ะว่า พรุ่งนี้ต้องตื่นมาเคลียร์งานอีกแล้ว มันก็เครียดเลยอะค่ะ แล้วก็มันก็ขี้เกียจด้วย
อืม อืม อะฮะ ครับผม อืม อา ครับผม อืม โอเค ครับผม อ๋อ ถ้าอย่างงั้นถามต่อเลยว่า แล้วมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหน? ที่เราจำเป็นต้องมาทำงานช่วงเช้า เราสามารถ เอ่อ แบบว่าปัดงานมาทำช่วงอื่น เพื่อให้เราได้มีการพักผ่อนเยอะขึ้นหรืออะไรแบบเนี้ย ได้ไหมเอ่ย?
อืม อืม ต้องบอกเลยค่ะ ว่ามันก็สามารถทำได้ เพราะว่าเหมือนรูปแบบการทำงานของเราอะ จริง ๆ อย่างที่บอกมันไม่ได้ตายตัวเนาะ เราสามารถบริหารจัดการได้ทั้งวันเลย แต่เราอะเป็นคนหนึ่งค่ะ ที่แบบว่าช่วงกลางวันน่ะเราอยากจะใช้เวลาอยู่บ้าน เพราะว่าเราอะมีพ่อกับแม่ มีแบบสมาชิกในครอบครัวอยู่ที่บ้านด้วย ใช่ไหมคะ เรากลัวว่า ถ้าเกิดว่าเราอะไปทำงานช่วงตอน เหมือนตอนกลางวันเนาะ แบบตอนเที่ยงตอน ไปเย็น หรือว่าไปจนถึงตอนบ่ายอะค่ะ มันจะทำให้เราอะไม่ได้เหมือนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว หรือว่าแบบไม่ได้อยู่ที่บ้านเนี่ย เราก็เลยแบบว่าพยายาม เอ่อ
อือ ครับผม อืม ครับผม อือ อา
ใช้เวลากับที่บ้านเนี่ยในช่วงกลางวันเนาะ ก็คืออยู่กับแม่ทั้งวันเลยค่ะ จนถึงช่วงแบบค่ำ ๆ ประมาณทุ่ม 2 ทุ่มอะค่ะ ก็เริ่มกลับมาทำงาน แล้วก็ทำมาเป็นวน loop อย่างที่เล่าให้ฟังเลยค่ะ
ครับผม อืม โอเค ถ้าอย่างงั้นอาจจะขอแค่แบบตรงช่วงก่อนนอนก่อนแล้วกัน ถ้าเวลาในตอนกลางวัน เอ่อ ในตอนเช้าเนี่ย เรายังต้องมาทำงานอยู่เนาะ ถ้าอย่างงั้นเอาก่อนนอนก่อน ที่ทางคุณเล่าว่ามีการติดมือถือบ้าง แล้วมันก็เลยอาจจะทำให้นอนดึก นอนเลตไปด้วย อะไรแบบนี้ใช่ไหม ถ้าอย่างนั้นนะครับผม อาจจะปรับการเล่นมือถือลงไปหน่อยไหม ในตอนนอนแล้วเนี่ย หรือว่าก่อนนอนแล้วอะครับ อย่างน้อยอะสัก 15 นาทีก็ได้ มันอาจจะยังเลิกไม่ได้ทันทีนะครับ เข้าใจเลย เพราะว่าถ้าติดมือถือแล้ว แล้วทำเป็นนิสัยแล้วเนี่ย หรือว่าแบบมันเคยชินไปแล้วอะ มันก็จะค่อนข้างยากนิดหนึ่ง แต่ว่าถ้าปรับได้ผมก็แนะนำว่า อยากให้ปรับหน่อยอะครับ เพราะว่าอย่างน้อยสัก 15 นาที 15 นาทีก่อน ก่อนที่เราจะล้มตัวลงนอน ก่อนที่จะนอนอยู่กับหมอน พยายามนะครับว่า ถ้าตอนที่เล่นมือถืออยู่ห้ามนอนเล่นเด็ดขาด ขอ ขออันนี้ก่อน ใช่ ขออันนี้ก่อนว่า ห้ามนอนเล่นเด็ดขาด อยู่ในท่านั่งหรือท่าเอกเขนกนิดหนึ่งก็ได้ แต่ว่าอย่านอนราบ นอนเรียบ หรือว่านอนตะแคงเล่น อะไรแบบเนี้ย ผมกลัวว่าพอถ้าทำแบบนั้นนะครับ หนึ่งเลยสายตาเราจะเอียงด้วย มันก็ไม่ดีแล้วหนึ่ง อีกทางหนึ่งก็คือเราได้รับแสงสีฟ้าอยู่ แล้วพอเราเล่น อะ โอเค อุ๊ย รู้สึกว่าตาล้าแล้ว เหนื่อยแล้ว ง่วงแล้ว โอเค ปิด กลายเป็นว่าโทรศัพท์มันก็ยังอยู่ใกล้หัวด้วย บางทีอาจจะมีคลื่นหรืออะไรพวกเนี้ย มันก็รบกวนได้เราก็ไม่รู้เนาะ ใช่ ไอ้ตรงนั้นมันก็อาจจะมีการรบกวน รบกวนการนอนของเราทำให้เรานอนไม่ดี แล้วเราก็จะยิ่งแบบว่ามีตื่นเช้าอีก มันก็จะยิ่งทำให้ยิ่งไม่สดชื่นไปกันใหญ่ นอนบางทีอาจจะแบบไม่มีประสิทธิภาพอยู่แล้ว อะไรแบบนี้อะครับผม อันนี้อาจจะเป็นเรื่องแรกที่แบบอยากให้ปรับนิดหนึ่ง ทีเนี้ยในส่วนของตอนเช้าอะ ผมขอแนะนำเล็ก ๆ แล้วกันว่า คืออันเนี้ยค่อนข้างเป็นห่วงนะ บอกตรง ๆ เลยว่าแบบค่อนข้างเป็นห่วง เพราะว่าที่คุณเล่าคือคุณไม่ได้รองท้องหรืออะไรเลยถูกไหม ยังมีแบบได้ ได้ทานอะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ บ้างไหมเอ่ย แบบถ้าไม่ใช่เป็น เป็นข้าวเป็นมื้อหลักอะครับ?
ได้ค่ะ ใช่ อืม โอ้ ค่ะ อือ อือ โอ้โฮ ค่ะ อืม ค่ะ ใช่ค่ะ ไม่มีเลยค่ะ คือแค่ล้างหน้าแปรงฟัน แล้วก็กลับมาอยู่ที่โต๊ะทำงานเลยค่ะ เพราะว่ากลัวว่า ถ้าเกิดว่าลงไปทานข้าวอะ มันจะใช้เวลานาน แล้วกลัวว่ามันจะทำงานไม่ทันตอนเที่ยงอะค่ะ
อือ อา ครับผม ถ้าอย่างงั้น ขอเป็นแบบง่าย ๆ แล้วกัน ขอเป็น yogurt 1 ถ้วย ไม่แน่ใจว่า ค เคย เคยได้รับประทานบ้างไหมเอ่ย yogurt?
โอ้ เอ่อ เคยทานอยู่ค่ะ แต่อย่างที่บอกไปเลย คือหลัง ๆ มาเนี่ย โอ้ ต้องใช้คำว่ารีบเร่งเลยก็ว่าได้ แล้วก็ไม่ได้แบบว่า มีเวลาลงไปหยิบด้านล่างเลยค่ะ แต่ถ้าเกิดว่า ฟังดูแล้วนะคะ ถ้าเกิดเป็นแค่ yogurt 1 ถ้วยเนาะ ที่ไม่ต้องเตรียมมื้อเช้าเอง หรือว่าทานข้าวเป็นมื้อใหญ่ ๆ อันนี้ฟังดูแล้วน่าสนใจค่ะ น่าจะสามารถทำได้เลยล่ะค่ะ
อือ ใช่ ครับผม อืม โอเค ถ้าอย่างงั้น เยี่ยมเลยครับ อาจจะขอแนะนำเป็นแบบเนี้ย แหละว่า ขอเป็น yogurt สัก 1 ถ้วย รสอะไรก็ได้ แล้วแต่เราเลย แต่ว่าถ้าหลีกเลี่ยงรสหวานได้ก็จะดี เพราะว่าด้วยความที่ถ้าท้องเราว่างอยู่อะครับ แล้วเราเติมของหวานเข้าไป มันดูดซึมเร็ว พอมันดูดซึมเร็วปุ๊บ มันก็จะไปเร่งการผลิตอินซูลิน พอมันเคยได้รับแบบ ไปแล้วอะ มันจะเรียกร้องเราแบบเนี้ย เรื่อย ๆ แล้วมันก็ มันจะเคย ผมไม่แน่ใจว่า ค ทางคุณเคยไหมนะ แบบว่าจะรู้สึกโหย พอมันโหยอะ แล้วมันจะเหงื่อออก มันจะตัวสั่น กินได้ทั้ง เคยเป็นบ้างไหม เคยเป็นอาการแบบนี้ไหมครับ?
อา <clears throat> ได้เลยค่ะ อืม โอ้โฮ ไม่ ยังไม่ ค ยังไม่ ยังไม่เคยเลยอะค่ะ เพราะว่าปกติคือไม่ทานอะไรเลย
อา โอเค อืม จริง ๆ อันเนี้ย โอ ดีแล้วนะที่ยังไม่เคย แต่ว่าถ้ามันทำแปะแบบเนี้ยต่อไป มันอาจจะมี ส อาการแบบนี้ได้ ดังนั้นผมก็อยากให้ทานอะไรรองท้องนิดหนึ่ง อาจจะเป็นโยเกิร์ตหนึ่งถ้วยแล้วก็ผลไม้ อะไรก็ได้สักนิดสักหน่อยครับผมทานพร้อมโยเกิร์ต ขอแค่นั้นเลย เพราะว่ารองท้องด้วย แล้วก็ทำให้เรื่องการขับถ่ายของเราเนี่ยดีด้วย ไปอีกทางหนึ่งด้วย อยากจะให้หาอะไรรองท้องหน่อย เพราะว่าถ้าเราแบบว่าไม่มีการกินอะไรที่มันเป็นตาม ตรงเวลาแบบเนี้ยครับ มันอาจจะส่งผลต่อโรคกระเพาะ แล้วก็กรดไหลย้อนได้อีกทางหนึ่งด้วยเหมือนกัน ค่อนข้างเป็นห่วงเลย ไม่อยากให้เป็น
ค่ะ อ๋อ ค่ะ อา อา ได้เลยค่ะ อืม โอ้ ได้ ๆ ได้เลยค่ะ แต่ฟังดูแล้วเนาะ ถ้าเกิดว่ามันเป็นแค่โยเกิร์ตที่ทานง่าย ๆ แล้วก็ไม่ใช้เวลาเยอะเนี่ย อันนี้ดูทำได้ค่ะ แต่อย่างที่บอกถ้าเกิดว่าต้องลงไปทอดไข่ ผัดข้าวหรือเตรียมอาหารเนี่ย อันนี้ยากมาก ก็น่าจะบวกกับเป็นคนหนึ่งที่เกลียดทำอะไรที่มันใช้เวลานาน หรือว่ากระบวนการเยอะด้วยอะค่ะ น่าจะ น่า น่าจะแบบ อันนี้น่าจะง่ายเลยค่ะ แบบเนี้ยคือเราสามารถแบบว่าซื้อโยเกิร์ตมาไว้ในตู้เย็น แล้วก็วางไว้ แล้วก็ค่อยไปทานได้ใช่ไหมคะ?
อา ครับผม ใช่ครับผม จะผสมน้ำผึ้งนิดหน่อย ผสมมะนาวนิดหนึ่ง อะไรแบบนี้ ก็แล้วแต่เราจะปรุงได้เลย แต่ว่าด้วยความที่ผมแนะนำเป็นโยเกิร์ตอะครับ เพราะว่าโยเกิร์ตน่ะ มันเป็น ส สารอาหาร จะใช้คำว่าสารอาหารดีไหมเนาะ เอ่อ เป็นเหมือนกับอาหาร แหล่งอาหารของตัวจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้เรา มันจะช่วยไปปรับสมดุลให้กับร่างกายเราด้วย แล้วก็ทำให้การขับถ่ายของเรามันดีด้วย ผมเลยแนะนำเป็นตัวนี้แทนว่าแบบ เออ ขอโยเกิร์ตสักหนึ่งถ้วยแล้วกัน ถ้าเราไม่ได้ทานอะไรเลยจริง ๆ ใช่ครับผม ทีเนี้ย ใน ใน ในของคุณเองตอนเช้าอะครับ มันยังรู้สึกแบบว่าเครียดหรืออะไรในส่วนไหนเพิ่มเติมอีกบ้างไหม มันมีแบบความรู้สึกวิตกกังวลอะไรบ้างไหมครับ?
อืม อืม ค่ะ จัดให้เลย ได้ ได้ ได้ค่ะ อืม คือเราอะค่ะอยากให้คุณเนี่ยลองเหมือน แนะนำวิธีการจัดตารางการทำงานของเราใหม่ได้ไหมคะ? อย่างที่บอกไปเลยจริง ๆ แล้วว่า เหมือนเราอะใช้เวลากลางวันไปกับที่บ้านเนี่ยมากเกินไปก็ว่าได้ค่ะ แล้วเราอะเผลอแบบว่า เอาเวลาอะไปนอนตอนช่วงเที่ยง ช่วงสายด้วยอะ จริง ๆ เราไม่ต้องทำตรงนั้นก็ได้ แต่พอเราทำไปนาน ๆ เนาะมันจะเหมือนแบบว่าชิน แล้วก็ต้องนอนทุกวันเลยอะตอนเที่ยง แล้วก็จากเวลาที่ควรจะทำงานตอนนั้นก็ได้อะ กลายเป็นแบบว่าช่วงเนี้ยไม่ได้ทำงานตอนเวลานั้นเลยอะคุณ แล้วก็เอาเวลาไปนอน แล้วก็อยู่กับที่บ้านเลยอะค่ะ
อืม โอ้ ครับผม อืม โอเค ถ้าอย่างงั้นอาจจะขอให้ลองปรับเปลี่ยนเรื่องตัวการนอนนิดหนึ่งแล้วกัน จริง ๆ ไม่ได้แบบว่าห้ามอด ห้าม ห้ามนอนเลยนะ คือเข้าใจคุณนะ เพราะว่าด้วยความที่มันดึก ๆ แล้วอะเนาะ แล้วเราก็นอนเลตมา แล้วพอเราก็ต้องรีบมาตื่นเช้าอีก บางทีก็อาจจะเหมือนกับเป็นการสะสมว่านอนไม่พอไปได้ ทีเนี้ย ถ้า คุ เราจะพักตอนช่วงกลางวันจริง ๆ ผมอยากจะขอแนะนำแบบนี้แล้วกันว่า ให้เราพักได้แค่ 15-20 นาทีพอ ห้ามเกินนี้เด็ดขาดเลย เพราะว่าถ้าเป็น ค ครึ่งชั่วโมงหรือ 1 ชั่วโมงไปแล้วเนี่ย มันจะเหมือนกับร่างกายอะ เข้าสู่ภาวะหลับลึกไปแล้ว พอมันเข้าสู่ภาวะหลับลึกไปแล้วปุ๊บ ถ้าเราตื่นมาตอนกลางวัน อะ สมมติว่าเรานอนตอนสักประมาณ 13:00 เนาะ แล้วตื่นมาอีกทีเนี่ย 15:00 โมง โอ้ นอนไป 2 ชั่วโมงเลยนะ อันนี้แบบนอนไป 2 ชั่วโมงเนาะ ใช่ มันตื่นมาแล้วมันจะงัวเงีย ๆ มันจะไม่ค่อยมีสมาธิ แล้วเราก็จะแบบไม่ค่อยสดชื่น อันเนี้ยผมเลยไม่อยากแนะนำ เพราะว่าการนอนพักที่ดีอะ นอนพักเป็นช่วง ๆ แต่ว่าเป็นสั้น ๆ แบบนี้ดีกว่าครับ อย่างน้อย สิบห้าถึงยี่สิบ นาทีพอ มันคือยังไม่เข้าสู่ภาวะหลับลึก แล้วเวลาตื่นมามันก็จะเหมือนกับเราสะดุ้งแบบนั้น แล้วก็พร้อมจะทำงาน อาจจะตั้งเป็นนาฬิกาปลุกแจ้งเตือนตัวเองแบบนั้นก็ได้ครับ เล็ก ๆ น้อย ๆ ปลุกไว้หน่อยว่า โอเค อะ เดี๋ยว 13:00 ถึง 13:20 เรานอนแค่นี้พอ 13:15 อะไรแค่นั้นน่ะครับ พอแล้ว แล้วก็ตั้งปลุก พอปลุกปุ๊บ ก็ต้องตื่นนะ มันเหมือนการสร้างวินัยให้ตัวเองด้วยว่าก็ต้องตื่นนะ อัดเป็นเสียงตัวเองเอาไว้เรียกเลยก็ได้ครับ "ตื่นได้แล้วจ้า มาทำงาน" อะไรแบบนั้นก็ ได้ ตั้งปลุก
อืม ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ อา อืม อืม ใช่ อืม อืม อา อา ได้เลย อืม โอ้ อืม อืม โอ๊ย ได้ ได้ค่ะ วิธีการลองจัดการเรื่องของการนอนเนี่ยน่าจะน่าสนใจ แล้วก็ดูแล้วแบบถ้าเกิดว่าเราตั้งเป้าหมายการนอนจริง ๆ เนาะ แบบว่าจำกัด จำ กำจัด จำกัดเวลาให้มันชัดเจนเลยเนี่ย ก็น่าจะทำได้ง่ายค่ะ วิธีนี้คิดว่า ถ้าเกิดทำแล้วก็น่าจะช่วยให้เราแบบว่า จัดตารางการทำงานได้ดีมากขึ้นด้วยเนาะ วันเนี้ยอะค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่าขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ คือได้เทคนิคในการจัดตารางการทำงานช่วงเช้าเนี่ยเยอะมาก ๆ น่าจะช่วยลดความเครียดได้เลยค่ะ ขอบคุณนะคะ
อืม อา อืม ยินดีมาก ๆ เลยครับ แล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับ สวัสดีครับ
ค่ะ สวัสดีค่ะ